ถ้า ถ้าคุณสนใจมันเป็นพิเศษ ผมว่า เราน่าจะไป ไปอัปเกรดเพิ่มมากขึ้นนะครับ ไปศึกษา อ่า ตาม อ่า ยูทูบ หรือว่า แพลตฟอร์ม ต่าง ๆ เนี่ยก็เยอะแยะมากมายนะครับ ในปัจจุบันคือ คือ ชีวิตคนเรามันไม่ อะไร เขาเรียกว่า ไม่ได้แข่งขันอยู่บนสนามเดียวกันนะครับผม ผมว่า สนุกกับมันดีกว่านะ ไม่ต้องไปกังวลว่า เราจะทำได้เหมือนเขาหรือไม่ได้ เพียงแค่ อ่า ออกกำลังกายที่เรา ที่เราทำได้ แล้วก็สนุกไปกับมันน่ะครับผม ผมว่า ผลลัพธ์มันออก มันก็ออกจะมาดีนะ ในอนาคต อืม
อืม ก็เหมือนกับว่า คุณก็แนะนำให้เหมือนแบบว่า เออ ไม่ต้องไปเปรียบเทียบหรือกดดันใช่ไหมคะ เหมือนแบบว่า โอเค ให้สนุกกับมันไปในทุกวันดีกว่า เหมือนตอนแรก ๆ ที่เรารู้สึกใช่ไหมคะ เออ แต่อันเนี้ยเราก็รู้ดีแหละว่า เออ ถ้าทำแบบเนี้ยก็น่าจะดี แต่เราก็รู้สึกว่า โอ้โฮ เราเล่นมาครึ่งปีแล้ว น้องที่เข้ามาข้างหลังเรายังแบบ ยังแตะเท้าถึงแล้วเลยอะ เหมือนทำไมเขาแบบตัวอ่อนจัง เราก็อิจฉานะ อะ พูดตรง ๆ อิจฉานะ มาเล่นทีหลัง แต่ทำไมแบบ โอ้โฮ พัฒนาไปไกลขนาดนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า อยากที่จะเหมือนแซงหน้าเขาไปให้ไกลขึ้น แล้วก็แบบว่า เออ รู้สึกแบบ <tsk> เขาเรียกว่า รู้สึกตัวเองแบบไม่เก่งอะ เออ อะ ใช้คำนี้ดีกว่า ไม่เก่งแล้วก็ อืม
ใช่ ๆ ๆ อืม ด้วยครับ ถูกต้องเลยครับ อืม <chuckles> อืม อ๋อ ครับ ไม่เป็นไรนะครับ อย่า ไม่เป็นไรนะครับ อย่าไปด้อยค่าตัวเอง คุณน่ะมีค่ามาก คุณพัฒนาในแบบของตัวเองจะดีกว่านะครับไปเปรียบเทียบกับคนอื่น จงภูมิใจใน ไอ้ สิ่งที่เราเป็นมากกว่าครับผม ดีกว่า อืม สนุกไปกับมันครับ ผมว่า พัฒนาไปเรื่อย ๆ เพิ่ม คือเพิ่มแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายครับ อืม
อืม อะฮะ